Peki, yani birincisi, zaten şimdi bu anlattıklarından, eee, 2 işte çalışıp bir de yüksek lisans yapıyorsun. 3 tane şey bir arada, eee, anladığım kadarıyla yani bütün hayatını kaplıyor ve tabii ki bu kadar, eee, yoğun, aktif bir hem işte eğitim ve hem de çalışma hayatı olunca kendine zaman ayıramaman, eee, ya da sosyalleşmeye zaman ayıramaman, eee, bunlar çok anlaşılır şeyler. Sanırım ama bunlara zorun yani bunları yapmak zorundasın. Zorunda olmasan yani kendine herhâlde eziyet etmek istemez kimse. Eee, o yüzden de zorunlu olduğu için demek ki bunları yapıyorsun. Eee, yani şöyle bir yerden acaba yaklaşmayı hiç düşündün mü? Şimdi kendine zaman herhâlde bir ayırmak için bir hafta sonu ya da hafta içinde belki bir gün yani tatil günlerin vardır. O tatil günlerinde, eee, kesinlikle bir defa yani iş ya da eğitiminle alakalı hiçbir şey düşünmeyip kendine, işte kendini nerde iyi hissediyorsan, bu evinde olabilir, doğada olabilir ya da başka bir kafede de olabilir, her yerde olabilir, kendini bir defa o, o yerde ...eee, o yere atıp, eee, ve en yapmayı sevdiğin şeyi yani işte müzik dinlemek mi, kitap okumak mı, bir arkadaşınla sohbet etmek mi yani kesinlikle ne yüksek lisansın ne o yaptığın iki iş hakkında hiçbir şey düşünmeyeceğin, tamamıyla kafanı boşaltabileceğin, eee, bir, bir şeyler yapman nasıl gelir acaba sana? Biraz değişiklik yapman bu, eee, günlük rutinlerinde, hayatındaki haftalık rutininde ya da?
Evet. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hıh. Evet. Hı hı. Evet. Hı. Evet. Hı hı Evet. I hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.